Ja, ja. Doch, das ist richtig, ne? Und wenn's nicht funktioniert, wenig wenigstens hast du's gewagt. Oder hast du was anderes gemacht, ne?
Ja, genau. Aber dann bist du dann dann bist du wenigstens befreit von dem Gedanken: „Ah, was ist, we hätte ich mal hätte ich mal gemacht, ah, ne, ah, ho“, ne?
Mhm. Ja. Ja. Ja, ja, sicher. Doch, doch, doch. Manchmal muss man mit beiden Füßen rein, ja.
Ja. Ja, genau.
Ganz klar. Ne, manchmal passiert's, dass man in den, äh, Pool springt und das Wasser ist kalt. Manchmal ist da überhaupt kein Wasser drin, aber wenigstens bist du dann im Pool, ne? Dann g dann kannst du schon mal den nächsten Schritt nehmen. Ja, hast dir 'n Kopf angehauen, aber
Dann <laughs> Okay. <laughs> Okay, aber ohne Wasser ist schon ist schon nicht so n schön. <chuckles>
Äh, ja. Ja, das ist richtig, aber manchmal muss das auch sein. Denn da muss sich sam e äh, etwas so extrem ändern, ne, sonst, äh sonst krepierst du, ne, ganz klar. Und wen's nur von innen raus ist. Doch, das stimmt.
Ja, richtig. Ja.
Ja, ja, sicher. Und was was sind ansonsten so was denn? Sag, sag.
Ja, genau, nicht immer nur um die mhm. Ne, ich sage in nicht immer nur an das Negative denken, sondern auch an die Chancen, die man durch Veränderungen auch hat, ne?
Ja, ja. Ja, genau, genau, mhm. So, welche welche, äh äh ist da ist da irgendwie 'ne Idee, die du hast, was du gerne machen würdest? Ach so, ja, und fliegen. Fliegen will ich auch noch lernen. Ja, ja.
Ah, mhm. Okay.
Ja, mal gucken. <laughs>
Noch nicht. Aber Flugzeug oder oder Hubschrauber?
Ja. Ja, ja. Äh, Flugzeug würde ich sagen, aber Hubschrauber ist doch auch nicht schlecht. Bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom. Beides. Hau ruckzuck. <laughs>
Ah, okay. Dann wünsche ich dann wünsche ich dir da viel Erfolge und ich bedanke mich dann erst mal für das nette Gespräch mit dir.
Ja. Ja. Ja, dir auch. Ja, und bis zum nächsten Mal.
Und dann wünsche ich dir noch 'n schönen Tag, ja?

Ja, ja.
Also, vielleicht so 7, 8 Stück nicht, äh, die mir so einfallen, außer vielleicht paar kleine noch. Ähm, ja, und ansonsten war ich halt in Afrika, inne auf 'n Kap Verde, in Kenia, in Tunesien, in Ägypten, äh, ich war in Dubai, ich war auf den Philippinen, ich war in Vietnam, ich war in Thailand.
Ja. Mhm. Super. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Ey, schau dir's an. Und wenn dir das so viel Spaß macht, könntest du nicht 'ne Arbeit finden, die etwas damit zu tun hat?
Ja.
Da ist es doch, vor deiner Nase.
Ja b i ich vielleicht, ich glaube aber, ich ich mir fällt grade kein kein guter Job ein, der das irgendwie verbindet oder so.
Ja. Ja. Mhm. Mhm. Ja. Ja, das ist, äh das da da damit kann's immer 'n bisschen hier und da heikel werden, diese Dinge zu verbinden. Aber ich bin mir sicher, jemand, der schon so viele Plätze gesehen hat, da gibt's da gibt's auf jeden Fall 'n Platz für dich irgendwo, würde ich mal sagen. Schau dich mal um. Ja, schau dich mal um. Siehst du? Ist doch super gut. Also ja, ja, ne, nicht schlecht, nicht schlecht. Heißt ja nicht unbedingt, dass du noch mehr reisen musst. Das könntest du dann ja, ich meine, du hast was zu erzählen. Du kannst Leuten sagen: „Ja, hier und da“, so was. Ich weiß auch nicht, vielleicht Reisebüro oder irgendwas, das wäre vielleicht nicht so gut, aber na, bin mir schon sicher, dass
Ja, will ich doch hoffen. <chuckles> Ja. Mhm. Mhm. Ja, ich glaube nicht. Also, Reisebüro, ich denke, wird auch kurz oder lang auch einfach aussterben, ne? Es Es ist kein Beruf mit mit mit Zuku Zukunft. <chuckles>
Ja. Ja, ja. Mhm. Ja, das höre ja, stimmt, das stimmt, ja. Aber schau mal, irgendwo online, ich bin ich mir sicher, dass es jemanden gibt, der so vielleicht 'n bisschen Input und der was mit Reisen zu tun hat und da könntest du was schreiben, vielleicht noch 'n Bild oder ich weiß ja auch nicht, ne, vielleicht?
Mhm. Ah, schneiden wär ist gar nicht so mein Ding. <chuckles> Quatschen gu quatschen kann ich gut, aber schreiben ist nicht so mein Ding.
Aha. Aha. Mhm. Ja.